Momento da brivido veramente profondo. E ha un profondo spirito della caccia, infatti mentre stava con noi facendo il bagno, di colpo ha iniziato a nuotare, è arrivata oltre i frangiflutti per rincorrere un gabbiano, quindi immaginati noi scioccate. <chuckles>
Eh. <chuckles> Ah, okay. Mamma mi Che paura, <chuckles> aiuto. Quindi diciamo che il suo rapporto con l'acqua era perfetto. Okay, questo non è stato un limite, diciamo.
Livello superiore, e nessuna di noi 2 era così capace da, ehm, d stargli dietro l perché è velocissima a nuotare, quindi alla fine il bagnino ci ha aiutato con il pedalò. <chuckles>
Cer A recuperarla. Oh, mamma mia che e sì, effettivamente è una vacanza da non dimenticare eh, e sì, sì, sì, mi stai dando la conferma. <chuckles>
Poi guarda gli aperitivi al tramonto con lei abbracciate, ehm, le le i riposini quelli pomeridiani in spiaggia, ma anche solo le escursioni n perché ci piace molto anche visitare i parchi naturali, no. Le escursioni con lei, 1000 foto, lei che magari, ehm, curiosa e e poi soprattutto non smetteva di scodinzolare mai perché
Con lei, ah. Sì, sì, all'ombra, eh. Certo. Bellis Sì. Amore, era felicissima, proprio la felicità, mamma mia.
Sì, sì, sì. Noi avevamo sempre gli occhi gonfi, perché di tanto piangere delle emozioni, per cui tutte le foto si vedono 'sti occhi gonfi. <chuckles>
<chuckles> Guarda, ehm, stai emozionando anche me, per cui ecco attenzione, non vorrei avere gli occhi gonfi anch'io, però veramente, quello che mi stai raccontando è che è talmente coinvolgente, talmente emozionante da da veramente da brivido, veramente, guarda bellissima conversazione son cose
Ah beh. E l'ulti ti ringrazio, ti dico che la chicca, io avevo preparato una sorpresa, ehm, ero riuscit attraverso dei conta sia per mia sorella che per Kira avevo, ehm, uhm, attraverso dei contatti, ehm, ero riuscita a trovare una villa, che aveva mhmm, praticamente la casa in sé che era destinata a noi era, mhmm, non grandissima, era varie stanze, okay, però la parte più importante era che aveva sulla parte verso la strada, era tutta recintata c con sicurezza, con bellissime pia siepi di alloro, me le ricordo ancora, e le zone con le amache, tutto bellissimo. La parte frontale era dava sulla spiaggia, una spiaggia privata
Ah okay, per chi? Ah okay, okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Che bel Meravig Mamma questo dove scusa? <chuckles> Questo posto.
E Santa Maria di Leuca.